あの、ちょっと聞いていただきたいお話があるんですけど。
はい。
あの、僕、今海外に住んでまして
うんうん。
やっぱり日本からそのアメリカに引っ越してきたんですけど
ああ、なるほど。
うん、やっぱり何て言うんだろう、その言葉の違いとかもあるので
うーん。
あの、日本で友達を作る感覚で友達は作ってなかったんですよね。
ああ、そうなんですね。やっぱりこう、言葉とかあの文化とかいろんな、こう、違いとかもありますよね。
うん。 そうです。そうなんですよ。それで、あの僕どっちかって言うと、あの大体のお友達が僕より年上の、あの、両親の世代ぐらいの方っていうのが多くて
うん。 はい。 ああ、そうなんですね。
はい。なんなら、どうだろう、10人いる友達の
うん。
8人ぐらいはみんな親世代の方っていう方たちで
はい。
その何て言うんだろう、向こうからすると自分の子供たちだと思って接してくれるっていうのもあるし。
ああ、なるほど。
はい。で、さらに彼らの場合結構もう時間が、あの引退してリタイアして、時間があるのでよく向こうから遊びにおいでとかお誘いをしてくれるんですよ。
うん。 はい。 うんうん。 そうなんですね。じゃあ本当に、こう、なんか、良い友人に囲まれてる感じなんですね。
うん。 はい。 そうだったんですけど。
うん。
あのちょっとあの、何て言うんだろう、ロックダウンとかあったじゃないですか。
ああ、そうですね、ありましたね。
うん。うん。あの時期以降
うん。
あの僕の知り合いの、そのちょっと年がいったお友達っていう方が
はい。
立て続けに５、６人亡くなられてるんですね。
いや、それは結構、もう、本当に大変ですね。
そうなんですよ。で、せっかく引っ越してきて、この地域でほんとにもう10何年とかお友達を続けていた方達が
うーん。 はい。 うんうん。
もう、その5年間の間に、あの結構パタパタと亡くなってしまったので
いやあ。
そうなんですよ。だから僕はあのけっこ結構頑張って友人を作れたのに、今、友人があまりいない状態になっちゃってるんですね。
はい。 うんうん。 そうなんですね。それは、あの、コロナとかの影響が大きかったんですか？それともやっぱり少しあの、ご年齢が上っていうこともあったんですか？
うん。 あの、一概には言えないんですけど
うん。
あと、どっちもあるのかな？っていう風にはちょっと思ってて。
なるほど。
うん。そうなんですよ。その、ま、コロナが流行り始めた時に亡くなった方もいらっしゃったし
はい。
それからあのもう最近ここ2、3年で亡くなってる方もいらっしゃるしっていうのもあるので、
うんうん。
その原因はそうなんですよ。高齢かもしれないし、何とも言えないんですけど
そうなんですね。 はい。
もう単純にこの地域の、せっかくできた友達が減っちゃってるっていうので、ちょっと、何て言うのかな、悲しいというか、悩んでるっていうのがありますね。
うーん。 いやあ、そうなんですね。いや、本当にその、ま、友人が亡くなるっていうのはすごく、なんか、こう、悲しくて、心に、こう、響くところがありますよね。
うん。 うん。 そうなんですよ。で、あの、やっぱり、その年齢がいくので、やっぱ、僕の両親世代の方達なんで、やっぱり、ちょっと介護じゃないですけど、たまにご飯を作ってあげたりとかしたりしてて
うーん。 はい。 うんうん。 ああ、いいですね。うん。
うん。 うん、そこもまた何て言うんだろう、彼らは彼らで、その、ご飯をあの招待とかしてくれたりもするので
はい。
お互いギブアンドテイクみたいな感じで仲良くできてたんですよね。
うんうん。あ、じゃあ本当に、その、ま、新しい新天地に来て、まあ、ゼロからのスタートだったけど、本当に、こう、良い、あの、友人たちに恵まれてたんですね。
はい。 うん。 そうなんですよ。ただ、本当に何て言うんだろうな、普通にパッと考えても本当に5、6人亡くなられちゃってるんで
うん。 はい。
要は一年に一人ずつお友達がいなくなっちゃってるみたいな感覚なんで
うんうん。
で、さらに僕、一番親しかった友人も亡くなっちゃってるっていうのもあって、結構ね、そう、友達ロスっていうか、そう、友達が減ってしまったなっていう感覚はありますね。
ああ。 うん。 そうなんですね。やっぱりそれは本当にこう、今とかでも、あの、心に響いたりはしてるんですか？
うん。 あの、やっぱり、あの、初めにすごいあの僕たちを家族のように扱ってくれた
うん。 はい。
老夫婦がいたんですけど
うんうん。
その方たちはその、こないだあった感謝祭とかの日でも
ああ。
あの、自分の家族がを、呼ぶ日に、あなたたちも参加しなさいって言って毎年呼んでくれてたりとか。
はい。 いやあ、そうなんですね。
そう。うん。あの僕たちの家族は日本にいるので
うん。 はい。
こういう機会は家族と一緒にいなければいけないって言って、僕たちを毎年呼んでくれたりとかしてたので
うんうん。 なるほど、じゃあ
そうなんですよ。そういうね、大切な友人がいなくなっちゃったってのは結構きつかったですね。
うん。 いやあ、ま、ほんとにそういった感じでお聞きすると、もう本当にこう友人を超えたような、あのもうアメリカの家族とかそういった感じなんですね。
はい。 うん。 あ、そうですね。 うん、そうなんですよ。で、あの亡くなっちゃったあの、日系人日本人のおばさんもいたんですけど
うん。 はい。
その方も最後一人暮らしされてて
うんうん。
たまに僕たちが顔を出したりしてたんですけど
ああ。
ある日から連絡が取れなくなって、亡くなったっていうことだったりとか
はい。
うん、あと親友の人も体調崩していって、弱っていっちゃったとかも色々あったんで
うんうん。 なるほど。
そう、結構堪えるというか、結構ショックなことが多かったですね。
うん。 そうなんですね。なんかこう、本当にそこは、ま、難しいところであって、ま、本当に心の整理っていうのはすごくあの、時間がかかるっていう部分はありますよね。
うん。 うん。 そうですね。そうなんですよ。ただ、あのちょっと逆に良かったなって思うのは、あの、あんまりこの地域で今友達が減っちゃったってなってたんですけど。
うん。 はい。 うんうん。
ここ半年ぐらいの間で、本当に何なら毎週会うぐらいのお友達っていう方もちょっと出来たんですよ。
ああ、はい。あ、じゃ、それはもう何か新しいお友達が出来たっていうことなんですか？うん。
あ、そうです、そうです。うん、そうなんですよ。それでその方と、結構趣味とかも似た趣味があったりとかして。
はい。
話が合う感じなので、すごく良かったんですけど、ただやっぱり昔と比べると友人がすごい減っちゃってるので。
うんうん。 はい。 うん。
うん、そこになんか、そうなんですよ。新しい友人の方とか、うまくね、出会えるといいなとは思ってます。
そうなんですね。 うんうん。 でも、なんかこうお話をお聞きした感じですと、その、新天地でまあじゅうにんも、あの、お友達がいたってことだったので、その、ま、何か、あの、他の人を惹きつけるような、あの、魅力だったりとか、コミュニケーション能力っていうのは凄くお持ちだっていう風な印象を受けたんですね。なので、はい、これからもその、本当に新しいお友達が見つかったように、なんか交流とか友達っていうのも増えてくるんじゃないかなっていう風に、なんとなく感じますね。
はい。 うん。 はい。 うーん。 そうですか。うん。 なるほど。 うんうん。 あ、あの、僕どっちかって言うと人見知りで結構コミュニケーション下手な方なんですけど。
はい。
うん、幸いあの、僕の妻がですね、僕とは結構真逆でしっかりしてて、その、社交性とかがあるので。
うんうん。 ああ。 はい。
そういうところで、あの、上手にバランスを取ってお友達を作れるので、そういう意味ではいいんですけど、僕自体が結構、はい、あの、人見知りな方なので。
うん。 なるほど。 はい。
作るのが苦手なんですよ。
そうなんですね。うん、ま、でも、もう一つその考え方としては、ま、あの、本当に、ま、たくさん、あの、友人が居るっていうのは、それも凄く、あの、良いことで大切な事だとも思うんですけど、その、本当に、ま、友達とかがそんなにこう思ってるほど、想定しているほどいなくても、でも、こう、ものすごく質の高いお友達だっていう風に、なんかこう、お聞きして思ったので、はい、そうですね。そこの、ほ本当にこう、友情の深さとか、もう、そういったところに価値を置いてみるのもすごく大切かなっていう風にも思いますね。
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 なるほど。 うんうん。 なるほど。 あの、今おっしゃられたことでちょっと、「あ。」と思ったことがあって、その、僕広く浅くよりも、どっちかって言うと狭く深くっていうタイプだと思うので。
うん。 はい。 <swallows> うんうん。 ああ。
あの、今良い関係を、も持ってって言われたんですけど、あの、やっぱり、僕が付き合ってる方、良い人たちが多いので
はい。 うんうん。
やっぱりそういう方達とは、結構、いあの相手の家に遊びに行ったり、来てもらったりとか、そういう関係性を保てていたので
はい。 うん。
今聞いてて思ったのはやっぱり、そうですね。あの、本当に良い人と本当に親しくなれるのがやっぱり一番いいですね。
はい、そうですね。うーん、やっぱりその、ま、先ほどもおっしゃられてたように、なんかこう、本当は血の繋がった家族とかそういうのでもないのに、その、感謝祭の時とか、そういった場面とかで、その、ま、本当に家族同様に、あの、迎え入れて、あの、くれるような関係っていうのは本当に素晴らしいなっていう風にお聞きして思いましたね。
うん。 はい。 うん。 うん。 あ、確かにそうですね。その方達は本当にあの、自分の子供達と同じように扱ってくれたと言うか
うん。 はい。
そう、あ、してくれてたし。あの、仕事で忙しくてご飯食べてないって、言ってもないのに気づいてご飯を持ってきてくれたりとか
うんうん。 ああ、なるほど。
はい。 そういう方たちだったんで、すごい、ね、亡くなられた時はすごいショックだったんですけど。
うん。 はい。
あの、今のお話を聞いて、やっぱり、深く、なんか、あの、幅広くじゃなくて、本当に心を許せる友達ができたらいいなっていうのは、今自分で実感したので
うんうん。 そうですね。うん。
うん、ちょっと頑張って作ってみようかなと思いました。
はい。間違いなく、こう、素敵な人柄があると思いますので、自然と、こう、ま、いいタイミングで出会いが来るんじゃないかなっていう風に感じますね。
ありがとうございます。あの、今ちょっと聞いていただいて、すごい気分が楽になったので、すごく良かったです。どうもありがとうございました。
はい。 あ、こちらこそ本当にありがとうございました。